Ừm, l lựa cái cái bạn đó bạn đó, kiểu, có chung là có, ờ, đồng ý, có ủng hộ theo cái thói quen đó hông? Ừm.
Ừm, bạn mình nó thư giãn lắm bạn, nó n hồn nhiên lắm, cho nên là nó nghe thì nó nó lắng nghe mình thôi, kiểu như, những lúc mình cũng chia sẻ khó khăn trong cái quá trình mình thực hiện á, nhưng mà nó hông có làm theo nha, tại vì nó cũng là một người lý trí á, nhưng mà trộm vía là nó hông phán xét mình. Nói chung nó cũng chỉ nói nhẹ nhàng là: "Ừ, mày thấy được, mày thấy nó hợp tình, hợp lý, hợp pháp thì mày cứ làm thôi."
Ừm. À, ừm, kiểu, nói chung là nghe thì có thể kiểu một người ngồi để mà lắng nghe mình thôi mà, đúng hông? Ờ, ừm, và bạn nghĩ á, cái cái manifest này có nên được tuyên truyền rộng rãi cho nh những kiểu trên mạng xã hội hông bạn?
Ừm, m mình thấy như vậy là đủ lắm rồi đó. Ừm, mình thấy không ấy tại vì như mình nói với bạn á, là mình đã biết cái manifest, tức là cái luật hấp dẫn này, từ rất lâu rồi, 5-6 năm trước rồi. Là 5-6 năm trước là mình còn phải là mò trên YouTube, rồi mình coi hết nguyên cái kênh của ảnh trăm mấy video, mình mình mới, gọi là, ờ, gì ta bí kíp võ công mới luyện được á. Nhưng mà gần đây nha, những cái năm gần đây mình thấy nó bị biến tướng trên mạng xã hội nhiều lắm. Nào là dụ mua đá nè, dụ mua bùa nè, rồi có cái là dụ là sẽ đồng hành cùng mình đến khi mà, ờ, có kết quả, và mình phải đóng tiền cho người đó, kiểu vậy á. Mình nghĩ là không nên lan truyền.
Ừm. À. À, giống như là những những cái đó là họ lợi dụng cái, ờ, mong tâm lý là muốn thành công sớm, hoặc là muốn đạt được cái mình muốn của mấy bạn, ờ, như như tụi mình nè, đúng hông? Cái họ mình sẽ mua những cái đá hay là khóa học, nói chung là, ờ, một cách nó mình nghĩ là lan truyền thì nếu mà lan truyền theo một cách tích cực á, chứ không phải là lòng cách gọi là lợi dụng để mà kiếm, ờ, quyền lợi cho bản thân, kiếm những cái, ờ, kiếm tiền đồ đó bạn. Ừm, và bạn cũng có nói á, là cái sở thích này thì nó cũng hơi, gọi là, đặc biệt, thì, ừm, thì hông biết là cái lúc mà bạn làm cái này đó, thì bạn có bị, ờ, người thân trong gia đình, kiểu, đa nghi hay là bạn bè có chọc ghẹo đồ hông?
Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm, ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm, hoàn toàn đồng ý luôn. Ừm, ừm. Ừ, đúng rồi. Ừ. Hông, tại vì mình hổng nói. Mình mình là mình tính trước rồi mình tính trước rồi, để tránh bị chọc ghẹo là hổng nói luôn với lại những cái này mình làm nó cũng riêng nó cũng riêng tư lắm. Kiểu như là mình viết nè, mình nghĩ nè, thì đâu có ai đọc được đâu rồi mình, ừ, mình coi video thì đâu có ai biết mình coi cái gì đ đâu, cho nên là mình cũng thấy an tâm ấy, kiểu như nó cũng, giống như là, nó giữ lại cái gì của thế giới riêng của mình á.
À. Ờ, tính trước rồi. Đâu hông ai thấy đâu, đúng hông? À.